Eh e da questo aneddoto, che è successo tra ieri e l'altro ieri, io ho capito che a tenersi tutto dentro non ha senso. Perché vedi a noi c'era stato regalato un orologio per la casa, no, questo orologio non piaceva a nessuno dei 2, però siccome veniva è orribile, eh ven veniva da <chuckles> no, veramente inguardabile. D veniva da una persona molto, molto cara, sua sorella, ehm, per intenderci, ehm non ce la sentivamo, lui in particola non si sentiva di dire a sua sorella guarda che questo orologio fa schifo. Ehm, niente, accidentalmente questo orologio si è guastato, peccato. Ehm, no, no, no, verame sono sincera, no, sono sincera, ti giuro vero, si è guastato accidentalmen E siamo andati a girare per un orologio e ia uhm, io sono rimasta colpita da un orologio stupendo alla Maison du Monde, favoloso. Tra l'altro non costava neanche tanto. E lui disse: "Però a me non piace", ho detto: "E quindi?", mi fa: "No, non mi piace, quindi no". Siamo tornati a casa. Io logicamente
Okay. <chuckles> Okay. <laughs> Okay. Certo c uhm, posso capire, immagino. Accidentalmente. <chuckles> Okay. No scherzavo, scherzavo. <chuckles> Mh-mh. Un po' indispettita.
dire che ero irritata Un po'?
Indispettita.
Ancora peggio, diciamo. Ehm, e gli ho detto semplicemente, ho etto: "Scusami, tu mi hai fatto la negativa per l'orologio quando ti sei tenuto per 6 mesi quello di tua sorella che non piaceva palesemente a nen a entrambi, e ora perché io ti sto chiedendo diciamo di assecondare un mio sfizio, mi stai dicendo no". Ieri pomeriggio lui è tornato a casa con l'orologio. Quindi eh, quindi come vedi parlando comunque facendo anche capire, facendo capire le cose, perché poi i i maschi hanno bisogno pure di tempo per elaborare i concetti.
<chuckles> Okay. Oh, bravissimo. Grandissimo. Sì, hanno bisogno un po' dell'aiutino
Eh, li dobbiamo un attimino spronare, capito, e qui <chuckles> però ci arrivano, se vogliono ci arrivano. Quindi bisogna prendersi di coraggio. Fossi stata un'altra avrei detto: "No, al mio compagno non piace, quindi prenderemo quello che piacerà a lui". Ma cosa? In casa ci sto pure io, anzi, pulisco, faccio di tutto e di più, quindi se voglio passarmi un capriccio. Invece, vedo donne troppo remissive, non capisco perché.
<chuckles> <chuckles> Sì, sì, sì, dai, dopo un po' ci arrivano, dai. <chuckles> Certo, assolutamente. Certo. E infatti poi ti volevo proprio chiedere, ehm mi hai parla mi hai detto che ora convivete da 1 anno. Ehm, durante la convivenza è capitato magari di dover creare altri spazi e magari limiti per mantenere di più l'indipendenza? Perché poi alla fine, fin quando ognuno è casa sua, sai, comunque è più semplice. Invece convivendo magari, ehm, si creano anche altre dinamiche. Voi co uhm, com'è andata? Cosa è successo?
Sì. Certo. Sì.